Ayan, bukod doon, ah, nagkakape ako.
Mm. Ay, oo nga, oo.
Yes, oo. Ah, I will find a place talaga, kahit nasa loob ng bahay nang, ako lang tapos titimpla ako ng kape. Usually sa veranda, ganiyan, nakaharap ako sa mga puno. Tapos kape ko kasi walang asukal at wala siyang cream. So 'pag gano'n ng kape ko, ah, dami ko na pumapasok sa isip ko ng mga bagay-bagay na nakakalimutan ko na stress nga pala ako, ganiyan. So parang oo, parang iba na 'yong na nasa ibang mundo na ako 'pag nagkakape na ako. Marami na akong naiisip na mga baga-bagay na nakakatulong sa'kin. Katulad ng "Travel kaya ako, ganito, para mawala 'yong stress ko?" Ganiyan. And then, um, ngayon kasi hindi na ako katulad nga na dati na kapag dating sa stress, eh, talagang lugmok ka. 'Pag na-stress ka, hindi na talaga. I take it lightly and then, ah, kumbaga kailangan naman magpatuloy ang buhay kahit sabihin mong may mga nararanasang gano'n. And kapag nakakaranas ako ng gano'n, tine-take ko siya as challenge sa'kin and 'yong learning para sa akin na, "Ah, next time 'pagka itong bagay ito, nakaka-stress 'to, eh. Next time hindi ko na talaga 'to gagawin." So, 'di ba parang, in that way, parang natutulungan ka rin na makapag-isip ka ng mga bagay, bagay, 'no, na ikaw lang din naman talaga makatulong sa sarili mo, 'di ba? Kaya nga 'yong iba iba mga nagko-commit ng mga suicide, ganiyan, kasi hindi nila kayang i-handle, eh. So dapat marunong kang i-handle 'yon. So ikaw ba, may mga simpleng bagay bang ginagawa, ganiyan?
Mm. Mm. Mm. Oo. Oo. Oh. Mm, mm. Oo. Hmm. Oo. Oh, okay. Oy, oo. Mm. Oo. Oo, oo. Totoo. Mm. Mm. Mm. Oo. Oo nga, eh. Oh, okay. Mm. Hmm, mm. Tama, tama. Oo. Kaya nga, eh. Tama, hmm.